Iya, bener bener oke. Nah, aku penasaran nih, Kak, jadi aku tuh pernah nih dibawain rendang dari temanku yang emang beneran orang Padang gitu yang memang, eee, orang Minang gitu kan. Terus
Mhm. Oke.
eee, beda, Kak, wujudnya sama rendang-rendang di Jawa yang biasa aku temui gitu. Kalau rendang-rendang yang di Jawa ini kan, rata-rata warnanya merah gitu kan sedangkan rendang yang temanku bawa itu agak hitam gitu, Kak, memang gitu, Kak, memang yang bener tuh harusnya s agak hitam gitu?
Mhm mhm. Mah, betul. Mhm mhm. <laughs> Iya, hitam itu kita pakai kayak kelapa gitu loh, Kak, jadi kelapa itu digongseng gitu loh, Kak, di wajan kan. Nah, digongseng terus sampai warnanya itu jadi hitam gitu, Kak. Nah, dari hitam itu nanti diblender gitu kita ambil cairannya itu yang jadi, rendang kita tuh jadi hitam gitu, Kak, itu sih yang bedain. Nah, kalau di Jawa itu kan, kebanyakan kalau makan atau masak rendang kan pasti langsung aja gitu kan tanpa ada tambahan bumbu dari gongsengan tadi itu sih yang bikin beda juga, gitu, Kak.
Apa gimana, Kak? Iya. Oh. Iya. Oke, baru tah dan memang aku rasain itu beda, Kak, jadi beners bener kata, Kakak, tadi kalau misalnya, rendang yang di Jawa yang di restoran-restoran padang gitu kan, itu tuh ada manisnya sedikit gitu a ada hint manisnya gitu. Sedangkan yang dibawain temenku tuh bener-bener ya udah, enggak ada manisnya sama sekali kayak beneran rempah dan, gurih dan asin udah gitu sih, Kak, yang aku heeh, pedes gitu dan ada juga nih temenku yang orang tuanya orang, Padang itu terus buka masakan Padang mereka juga bilang, katanya rendang tuh memang seharusnya pedes gitu soalnya kan kalau di kalau di restoran Padang di Jawa kebanyakan rendangnya kan gak pedes ya, Kak. Tapi memang harusnya pedes, Kak, apa gimana, Kak?
Mhm. <chuckles> Iya. Pedes gitu, heeh, bener bener. Mhm. Iya. Mhm mhm.